देखिए, अगर रही बात कि आपको जगह पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, कौन-सी जगह कहाँ पर है, तो आप जानती होंगी कि आजकल मैप भी आ गया है, गूगल मैप। उससे पता चल जाता है कि कौन-सी चीज़ें कहाँ पर हैं, तो आप एक लाइक अ, नेट भी यूज़ कर सकते हो, रिसोर्सेस यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे पता कर सकते हो कि कौन-सी जगह कहाँ पर है, और बेस्ट जगह चूज़ कर सकते हो ताकि आपको अच्छा लगे वहाँ जाके। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे अ, आपको एंग्ज़ायटी और ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही हो। तो आप जैसे कि आपने मुझे आपने बताया कि आपको नेचर पसंद है। नीचर नेचर तो आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे नेचर की चीज़ें हो, कुछ अच्छा मतलब फ्रेश एयर फ्लो और क्योंकि सारी चीज़ें एंग्ज़ायटी कम करने में बहुत हेल्प करता है।
जी। जी। जी।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको अपने आप को कभी जज नहीं करना है। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि, लोग तो आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं, मुझे ऐसा क्यों इतना फील हो रहा है, लोग तो खुशी-खुशी लाइक बहुत लोग एक्साइटेड रहते हैं, वाओ! मैं तो एक नई जगह जा रही हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन आपको ये फीलिंग आ रही है कि नहीं पता नहीं मुझे कैसा लगेगा।
जी। जी।
लेकिन ट्रुथ क्या होती है ना कि हर कोई फील करता है। बहुत लोग होते हैं कि वो एक्सप्रेस कर देते हैं कि हाँ, मुझे ये फीलिंग आ रही है, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन रियलिटी र यही है कि सबको फील होता है कि हम नई जगह जा रहे हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं।
हुँ, जी, जी, बिल्कुल।
और आप ऐज़ एन ह्यूमन आप जो हैं आपको मालूम ही है कि अगर हमारे आस-पास अचानक से कैसी भी चेंजेस आ जाती हैं, तो वो थोड़ा-सा उसमें डर लगता है लेकिन ये डर जो है टेम्परेरी रहता है, परमानेंट चीज़ नहीं है। तो अ
जी। और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम भी है।